<chuckles>
الأنشطة بتاعته طبعًا اللي حتحبِّبني فيه.
ده حقيقي، أنا بالنسبة لي برضه
وأنت إيه اللي حبِّبك في دهب أكثر؟
آآ، فكرة إن إن إحنا بتحسي إن احنا الناس بترجع بعيد عن التكنولوجيا، ما فيش ال حياة المدينة ما في الناس براحتها، الناس كُلّها مع الطبيعة كده، مع البحر للجبل آآ، أنتِ أنتِ يعني أنتِ فاهمة أنتِ مش مربوطة مش مثلًا زي ما تكوني رُحتِ شرم الشيخ أو الغردقة أو الأماكن دي السياحية شوية، فبتبقي <tsk> ل يعني م محدودة بحاجات كتير إنّما دهب أنتِ بتكوني براحتِك تمامًا إن أنتِ ت أنتِ والطبيعة و وبس فاهمة حرفيًا فدي بيكون أجمل حاجة بس بس غير كده بيبقى في بقى أماكن كتير، يعني أنا بالنسبة لي مثلًا دهب دي أكتر مكان باحبّه في مصر، بس مثلًا لمّا رُحت تركيا، تركيا كانت جميلة جدًا آآ، ال البرازيل كانت تحفة جدًا، البرازيل كانت جميلة، جميلة جدًا الطبيعة فيها، امم يعني جميلة جدًا ف فيعني لأ، لأ في أماكن كتير، بس أنا بالنسبة لي يعني باحس إن هو
آه. امم. آه، آه. امم. آه، أكيد. إمم.